Doktorculuk, evcilik, evet, çok, ııı, tatlı geliyor kulağa hakikaten. Eee, onun dışında ama top oyunları da, ııı, işte, istop ya da, eee, en basitinden bir basketbol, voleybol da var mıydı?
Aynen. <chuckles> Eee, yani top oyunları bizim mahallede çok fazla oynanmıyordu çünkü, eee, ana yolda çok fazla araba geçi Yani çok ana yol demesem de ana yola çıkan bir yoldu ve, eee, biraz, eee, meşgul bir yoldu aslında. O yüzden çok fazla top oyunları sokakta oynayamıyorduk ama saklambaç oynayabiliyorduk.
Hımm, hımm. Anladım. Ah, çok iyi. Peki. Peki burada, eee, başka mesela bir körebe ya da ip atlama gibi oyunlar da oynar mıydınız? Çok hani trafikle, arabayla işi olmayan oyunlar.
Evet. Oynardık. Hı hı, ama, emm, şim körebe birazcık daha evet ama, eee, ip atlama birazcık biraz daha az kişiyle oynandığı için, işte grup, o yüzden çok fazla tercih etmiyorduk ama mesela saklambaç oyununda çok ilginç ve talihsiz bir olay başımıza gelmişti mesela. Eee, ben işte şey yapıyordum, eee, nerelere saklandılarsa onları bulmaya çalışıyordum ve kocaman bir mahalledeyiz yani. Eee, neyse birini bi birini yakaladım, tam giderken ötekinin de orayı ebelemek için koştuğunu gördüm, eee, karşıdan karşıya geçen geçecekti, ben de aynı kaldırım üzerindeyim hani sobeleyeceğim yerde. Ondan sonra işte ben tü tüm süratimle koşuyorum. O sırada tabii araba geçti meğersem arkadaşın ayağının üstünden geçmiş. <chuckles> Bir ş hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı ama, eee, yani bu o o o zaman aslında çok da komik bir andı. Şimdi böyle a anlatırken öyle gelmiyor ama, eee, işte böyle arkadaş çünkü d orada durmak zorunda kaldı araba geçerken, eee, ondan sonra işte araba tabii böyle birazcık tümsekten geçer gibi olduğu için araba onun önünde durdu sonra, eee, kızı tutmaya çalıştılar a "Bir şeyin var mı, iyi misin?" diyerekten. "Beni bırak, ben sobeleyecektim, senin yüzünden sobeleyemedim." <laughs> Aynen, çok hedefine odaklı, çok hırslı bir çocuktu zaten. <chuckles>
Hımm. Evet. A, ne oldu? Hımm. He he. Hıı. O! Hi! Ay, ay, ay! <chuckles> Neyse, ucuz atlatmış. He he, eh Ed evet. <chuckles> O tamamıyla baş çok hedefine odaklıymış ama. Çok hedefine odaklı peki. Orada belki de ayağı acıdıysa bile hissetmedi diye düşünüyorum.
Aynen ama götürdü ondan sonra ailesi. Hemen ben ispiyonladım ailesine. Ço çünkü çok da hızlı bir kızdı. Eee, her yere çok k k bizden fazla, eee, koşan, işte şey yapan. Aslında orada araba geçmese belki sobelerdi de, eee, ondan sonra, işte, ailesini görünce, “A, onun ar ayağının üstünden araba geçti.” falan diye hemen apar topar kızı doktora götürdüler. Biz de oyuna devam ettik. <chuckles> Çok kötü bir insanmışım, neyse. <chuckles>
He. Evet. Evet, peki E e yok hadi çocukluk oyunları aslında son derece tatlı geliyor kulağa. Ben şunu merak ettim ama şimdi geriye dönüp baktığında bu oyunlardan hiç böyle kendince çıkardığın dersler oldu mu?
Hı hı.